Tabii, değişiyor. A eee, aslında, işte, ilkbahar aylarında, ııı, yine üretkenliğim çok çok artıyor. Eee, kış aylarında da biraz artıyor diyebilirim çünkü yapacak, böyle, çok bir şey <chuckles> bulamıyorum. Genelde evde, işte, hani, takıldığım için çok dışarıya çıkmadığım için, eee, çok zaman kaybım olmuyor ve kendimle geçirecek çok fazla vaktin oluyor. Eee, ama mesela yaz aylarında o, ııı, sıcaklığın getirdiği artık, ııı, bunalmışlıkla belki de <chuckles> çok, böyle, üretkenliğim artmıyor. Hatta, böyle, bazen, eee, yemek yapmayı mesela ben çok severim, eee, ama, böyle, o s işte, yemek yaptığında ekstra da ısınıyor tabii mutfak. Eee, bazen, böyle, yemek yapasım hatta yiyesim bile gelmiyor diyebilirim, yani. <chuckles> <chuckles>
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Doğru. Hı hı. Evet. Ha ha. Hımm, tabii. <chuckles> Doğru, yani, iii, aslında bahsettiğin şey birazcık enteresan çünkü, iii, daha, böyle, iii, sevdiğin mevsimlerle, iii, üretken olduğun mevsimler tam olarak aslında örtüşmüyor anladığım kadarıyla. Eee, mesela, eee, kış mevsiminde birazcık daha bir üretkensin çünkü aslında dediğin gibi yine yapacak bir şey yok. İii, ve daha da üretkenliğe itiyor insanı. Emm
Hı. Değil mi? <chuckles> Evet. Evet. Mecburiyetten <chuckles> şeklinde. <chuckles>
Tabii ki. <chuckles> Emm, peki, iii Hı hı.
Yani, bu arada şey, eee, hani, yaz sıcağından bahsetmem aslında şöyle, eee, Türkiye'deyken bu kadar derdim yoktu yaz aylarıyla, eee, ama şu an, işte, Madrid'de yaşıyorum ben. Hani, böyle, kırk üç kırk beş derecelerden bahsediyorum. Yani, o sıcaklıklardan bahsediyorum, yani, öyle bir, hani, bütün şeyleri bile kaldırmadığım oluyor, yani, o camların, emm, tamamen panjurlarını dahi açmıyorum. Çünkü açtığımda, eee, yanıyorsun, yani. <chuckles>
Evet. Ha ha. Anladım. <chuckles> Hı hı. Do <chuckles> Hımm. Doğru, doğru. <chuckles> Doğru tabii, yani, yaşadığın yerin mevsimleri nasıl yaşadığı da çok önemli dediğin gibi. İii, yazın çünkü senin bahsettiğin gibi, işte, Madrid'de bir yazla, eee, atıyorum İsveç'te bir yaz tabii karşılaştırılacak şeyler değil birbirleriyle aslında. Emm, peki, böyle, şeyi hissediyor musun hiç ya da hissettin mi Türkiye'deyken de? Bir şimdi mevsimler birazcık dengesizleşiyor, düzensizleşiyor ya, onun sana, böyle, hayatına bir etkisi var mı?
Evet, doğru. Değil mi? <chuckles> Doğru. Hı. Evet, maalesef.